Eee, iya sih, Kak, eee, yang paling penting itu memang edukasi ya, eee, cuma sayang heeh, cuma sayangnya gini, karena kan penduduk kita itu yang e tidak berpendidikan itu cukup banyak. Nah, untuk memberikan edukasi ke mereka itu memang butuh usaha yang lebih besar ya, mhm. Jadi, untuk meyakinkan mereka bahwa vaksinasi sejak, eee, bayi atau sejak kecil itu memang diperlukan, eee, agar heeh, daya tahan tubuhnya itu, eee, meningkat, eee, jadi untuk mencegah penyakit masuk seperti itu. Jadi ya mungkin, eee, cara penyampaiannya ya, cara penyampaian ke, eee, apa, penduduk bawah heeh, begitu
Iya kan? Mhm. Iya, heeh. Iya betul, mhm. Iya, heeh. Betul. Nah bener bener, iya. Iya itu dia masyarakat mhm, pendekatannya gitu kali ya, Kak, ya harus di, eee, sesuaikan, dicari gitu cara sama pemerintah yang pas, nah bener bener setuju banget. Waduh ini lumayan ini ya lumayan berat ya, Kak, ya bahasan kita seru banget ya. <laughs>
Iya, mhm. Iya. Heeh. <laughs> Iya, lumayan berat, heeh, mungkin nanti kapan-kapan bisa kita sambung lagi, Kak. Iya, heeh, terima kasih banyak, Kak, untuk obrolannya.
Oh, iya kita sambung lagi ya, terima kasih ya, Kak, ya. Iya, sama-sama.